Хотелось бы, да, я сначала не поняла, что, а потом уже привыкла, что здесь, видимо, постоянная пра практика. Вот, было довольно необычно, конечно, всё это <chuckles> ощущать.
Да. Ну, вот я сам в Риме ни разу не был, и, ну, это большая мечта моя, в вот, э, побывать в Риме.
Рим, конечно, очень, э, большой город. Я была там проездом, а, буквально, не наверное, полдня, и не смогла его хорошо оценить. Естественно, мне кажется, там <chuckles> надо больше времени потратить, чем 1 день.
Мгм. Н-да, и сам не разберёшься, наверное, гид какой-то нужен, кто тебе расскажет.
Ну, возможно, да, если хочется немножко что-то, наверно, поглубже поизучать и н не просто походить и посмотреть, например, э, какие-то здания, архитектуру.
Мгм.
Ну да, наверное, можно. <chuckles>
Ну, я тоже ещё видел многое в интернете, то, что вот, и, э, как люди приезжают в Рим, и там, грубо говоря, они приходят, а, к Колизею, а он там какими-то баннерами завешен, там какие-то ремонтные работы идут, и ты, в принципе, мало что увидеть можешь, потому что
Вот это было, да, я тоже подошла как раз таки к Колизею, но я не планировала, в принципе, туда идти, потому что там и с билетами беда, и что-то надо всё заранее планировать. И у меня тоже сложилось неприятное ощущение, что ты там как турист, к тебе что-то все бегают, тебе всё предлагают туда-сюда, и, да, там что-то всё стройка, что-то огорожено. Я не очень поняла и ушла <chuckles> в другие более интересные места.
Мгм. Вот, это мой страх. Я мечтаю туда попасть и думаю: "Блин, я щас попаду и разочаруюсь". А у меня же какая-то картинка сложилась вот, э, из детства, как я смотрел фильмы, там "Гладиатор", "Троя", "Царство небесное", это вот всё, э, там про крестовые походы, а, и там всё так красиво, всё так, м, эстетика есть такая древности, а я сейчас приду, да, а там баннер висит.
Мгм. Ага. Мгм. То есть боитесь, что что ваши ожидания не оправдаются? <laughs>
Да, да, да, я думаю, я щас приеду, а там просто баннер "Макдональдс" висит какой-нибудь. <chuckles>
Ну, это может быть, да. Поэтому лучше, наверное, не не ожидать что-то такого прямо вау, а, ам, принять реальность, <chuckles> какая она есть.
М, вот. Да, это вообще главное г главное правило. Если если ты ждешь что-то вау, ты по-любому разочаруешься, а если ничего не ждешь
О да, это всегда работает. <chuckles>
Ну, всё, ладно, и теперь я буду думать: "Ну, Рим Рим, какая-то деревня, щас приеду".
Ну да, лучше так вот, ну, Рим и Рим, что я там не видела? <chuckles>
Ну да, там, наверно, пицца, вот это, Колизеи, всё, чего уж.
<chuckles>
Всё, теперь я буду думать так.
Э Ну да, то есть по истории вы даже можете, ну, чтобы расслабиться, да, включить какой-то подкастик, и это вас расслабляет, и п позволяет как-то от стресса отвлечься. Да?
М-да. Тут, эм, вот мне очень нравится во время каких-то прогулок или дальней дороги я слушаю подкаст. Меня прям вот успокаивает. Раньше засыпал под эти вещи, но понял то, что лучше засыпать в тишине, потому что так лучше отдыхает организм.
Мгм. <chuckles>

Мгм. У меня, наверное, если не подкасты, то музыка, я бы отнесла как к хобби. Я не музыкант, <chuckles> но периодически пытаюсь что-то делать музыкально, но для себя- там, курсы вокала. Не знаю, сейчас вот хочется на курсы фортепиано пойти.
Мгм. Круто. Э, это фортепиано тоже мечта.
Вот. Ну, в де в детстве я на скрипке играла, но ещё хочется всё всё всё, связанное с музыкой, попробовать.
Ой, так вы музыкальная личность.
Ну, как, я пассивный такой, пассивный слушатель. И как бы, м, музыка вот у меня тоже всегда, если я куда-то еду, хожу, и, в принципе, у меня всегда музыка играет, э. Плюс еще, чтобы, м, отвлечься от шума города, например, потому что
Мгм. Да, помогает. В метро.
подраздражает, да. И, в принципе, музыка погружает меня всегда в какую-то свою космическую атмосферу, ну, зависит тоже, какую музыку включишь. И м
Да, вот я тоже хочу э, я на гитаре в детстве играл чуть, и сейчас хочу тоже, вот постоянно хочу себе купить гитару и какие-то там разучивать свои песенки. Вот, но у меня, э, я когда, э, г
Мгм. Ага. Где девочки все сразу ваши будут? <laughs> Где девочки любят парней музыкальных с гитарой?
Да нет, не работает. <chuckles> А у меня ж <chuckles> я женат. Я своей жене говорю: "Я хочу купить гитару". Она такая: "Нет, ты не купишь гитару". <laughs>
А. <laughs> Интересно, почему? <chuckles>
<chuckles> Я даже, я просто смеюсь, я не понимаю, почему та- такой резкий запрет. Ну, как бы, у нас такие, как бы, равноправные отношения, но, э, всё равно почему-то на гитару такая реакция. Может, это свой триггер какой-то.
Ага, ага. <chuckles> <chuckles> Может быть, может быть.
Меня смешит её реакция.